Hola, ¿cómo has estado?
Muy bien, Karla, ¿cómo estás?
Yo también, muy bien. Oye, tenía una pregunta, ¿tú alguna vez has sentido que la escuela te hizo sentir menos por tus errores?
En algún momento, sí, claro. Este, más bien cuando estuve en la universidad, eh, fallé, en algún examen, en alguna tarea, el cual la persona que estaba a cargo de la de le de ese momento de la au del aula, me hizo fa me hizo sentir que era menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no había cumplido con lo que me había pedido y estaba fallando las expectativas que me habían dado. Este, sí es muy pesado. Entonces, estás con tus compañeros y sientes que eres la burla y, este, y en ese momento, pues, te sientes denigrado, pero, pues, al fin y al cabo te enseña, ¿no?, a s a avanzar y seguir adelante, ¿qué piensas tú acerca de eso, Karla? ¿Cómo te has sentido?
Ujú. Sí, eso pasa. Sí. Sí, a mí también me pasaron ese tipo de cosas en la escuela y en la universidad. Sí, de hecho, varias veces, y en su momento sí te como que te da coraje o así, te decepcionas, pero después te das cuenta de que todo eso es un aprendizaje, que tienes que tratar de aprender lo que puedas de cada uno de los errores. Es algo como sacarle algo positivo.
Así es. Claro que sí. ¿Y qué cuál ha sido una, a ver, una experiencia en específico? Coméntame, por favor, Carla.
Por ejemplo, una vez que íbamos a presentar una como una tabla gimnástica, así que era una coreografía con diferentes tipos de música, y yo no era mucho de participar en esas cosas, pero esa vez sí quería, sí me gustaba la coreografía y sí quería participar, y de hecho ya hasta había ya estaba ensayando, ya había estado en los ensayos, pero el día que tocó que teníamos que presentarlo frente a una maestra para que nos dijera si sí o si no, nos diera como el visto bueno de que los que sí podían participar y los que no. Pues ese día ese día me pasó que tuve un problema con el vestuario y total que como se me estaba descosiendo ahí parte del vestuario y todo, y me lo tenía que estar yo deteniendo, entonces cuando hice la coreografía, pues no la pude hacer bien por estarmelo deteniendo.
Así es. Ah, okey. Ujú. Ajá. Ay qué pesado. Ya estabas desconcentrada.
Sí, y luego, por vergüenza, no quise explicarle a la maestra eso. Y pues me vio que no lo hice bien y nada más me dijo: "No, tú no", y me sacó de que: "No, tú no vas a salir en la en ese día, porque no lo hiciste bien". Y ya no quise ni decirle de eso de la del vestuario, y ya mejor me quedé callada, pero sí, en su momento me sentí decepcionada de eso.
Y, ¿cómo hubieras tomado otra forma de de ejecutar algo en ese momento, para no sentirte de esa manera? ¿Qué hubieras hecho?
Pero, oye, o sea, ya después que lo pienso, ya después que me que me tomé un tiempo para pensarlo, dije: "No, sí estuvo mal que yo también me quedara callada y no dijera". Debí haber dicho de que ese problema para que así me lo pudieran haber solucionado, sí, o que me hub o que me hubieran dado como otra oportunidad. Pero a veces uno Sí, pero a veces uno, por vergüenza o por por ser así muy retraído, no hace las cosas o no las dice.
Dime, Así es. Claro, hubieras peleado ¿no? Sí, es verdad. A mí me pasó fíjate, una vez que llegamos a una escuela técnica ya ves que tienen aulas donde este la gente llega a dar un vaya una plática de algo, no, no me acuerdo bien cuál era el tema, pero la cuestión es que todos mis compañeros ya tenían experiencia. Yo nunca había hablado en público y ese era uno de mis grandes miedos, ¿no? Y qué pasa, cuando me suben, lo primero que hice fue quedarme helado, petrificado. No supe qué hacer. Este, en ese momento lo único que hice fue: "Discúlpenme, con permiso", y me salí, y todos a las carcajadas, a las burlas. Ya te imaginarás cómo los maestros me andaban atrás de mí diciendo que cómo era posible, pero bueno, ni modo, ¿no? O sea, a lo mejor el maestro ahí no tuvo mucho en el aspecto de que me humillara él, sino que a lo mejor faltó que me preparara, porque yo no había tomado esa este, esa forma de de atreverme con los demás personajes, ¿no? Más bien con alumnos.
Ah. Sí. Sí. Sí, es lo que había faltado.
Sí, en la preparación. Entonces, yo me sentí muy inseguro y de ahí tuve muchos miedos, Tardé mucho tiempo en poder lograr hacer eso y derrotar esta este temor, ese temor que estaba sali influ influenciando en mi vida. Ahora, ya o pues, con mucho gusto avanzo tranquilo, no tengo problema para hablar en público. Y me ha ayudado mucho para se, eh, ser independiente y desarrollarme y expresar principalmente lo que estoy pensando. Porque muchas personas, este, en esta forma de de atreverse a decir algo, muchas veces temes por lo que vayan a decir. Y lo principal es no temer, sino seguir adelante, aunque te hayas equivocado. Y en la escuela pasa mucho de que te juzgan. Entonces, ¿qué pasa cuando te juzgan? Te señalan, te ponen apodos, no no vas, no no, te sientes inferior a lo que tú eres capaz. Pero, pues, realmente yo siento que la práctica hace al maestro.
Sí. Sí. Es así. Y aparte, creo que cuando estamos empezando no sabemos nada de eso. Y cuando cometemos errores y todo eso, creo que los maestros deberían también saber guiarnos mejor.
Es cierto, sí, tienes toda la razón.
Porque nosotros. Sí, porque nosotros en esa, eh, a esa edad no sabemos. Los alumnos, cuando apenas empiezan, no saben cómo son las cosas y no saben cómo se manejan los errores. Y creo que eso de de estar así como que juzgando tanto, así que la a la primera te regañen, luego nada más lo que hace es que te traumas y ya después ya no quieres hacer las cosas.
Claro que sí. Sí. Sí. Te haces para atrás enseguida, te haces chiquito y no puedes en e enfretar, lo que es u un problema diminuto que realmente lo vamos a vivir día a día. Hoy lo vemos ya en los trabajos. ¿no? Cómo también la gente compite para hacer algo mejor y hay muchos que abusan de sus posiciones para no dejarte crecer. Entonces, sí desde un principio en la se en la educación, en la escuela, nos hubieran comprendido y ayudar a derrotar estos, eh, pequeños grandes errores, no sufriríamos tanto cuando ahora como yo, que soy una persona de 45 años, tardamos en en en poder desarrollarlo. Entonces, lo que debimos de haber aprendido desde jóvenes o lo estamos enfrentando más de adultos y eso es un problema.
Sí. Sí. Ya. Ya a estas alturas, ¿no? Como que, ya es cuando batallas más porque es cuando debes estar más preparado, que que las cosas así en el trabajo, los problemas laborales, ya te das cuenta que dices: "Esto no era no era nada lo de la escuela, comparado ya con todo esto".
Sí. Así es. Todo es más fuerte, todo es más, este, pesado, ya estás viendo y peleando por lo tuyo. Que no te, que no te quiten. ¿no? Porque te borran las, la la, las personas. Entonces imagínate todo lo que te daña en, desde esa situación que estuviste en la escuela hasta el día, ya que eres un adulto competente, que deberías de estar, eh, desarrollado y resulta ser que sigues haciendo los mismos errores desde antes. Entonces, desgraciadamente esos puntos críticos, en el día de hoy estamos viendo que, te afectan demasiadísimo y no puedes avanzar para nada en la vida.
Claro. Sí. Y e eso de, también de saber manejar los errores, si no lo aprendemos desde niños, por eso también pasa que muchos nos llegamos a bloquear en eso, ¿no?, y tenemos que saber que si no estamos preparados en el mercado laboral, ahí sí no perdonan, y de que después de las entrevistas y todo, ahí sí ya te dicen de plano así como es, te dicen: "No, aquí no, aquí no encajas o aquí no vas".
Ey. Exacto. Tú no no te requerimos, ¿no?, en pocas palabras, ¿no?, y es Hala.
Sí, y ya y ya directamente a veces, ¿no? Sí, o sea, directamente te lo dicen y tienes que saber que vas a pasar por eso a lo mejor varias veces, y debes saber manejarlo.
Sí, porque, ¿cómo es posible que ahora tenemos que estar buscando en el en el internet cómo me debo de comportar en una entrevista de trabajo, cuando debieron de habérmelo enseñado desde desde chamaquito. Desde, para saber cómo poder estar avanzando y creyendo, y vi y lo que me tengo que ir preparando porque no nada más queda uno en lo de la carrera, en la escuela. Tienes que seguir dándole.
Y y aparte que muchos nos estresábamos demasiado en la escuela, ¿no?, y y ya decimos imagínate, después, no nos imaginábamos lo que iba a pasar después, que en realidad el verdadero reto era saliendo, graduándonos.
Exacto. Oye Karla, y cuéntame, este, ¿alguna vez alguien te trató mal dentro de la escuela? ¿Que te hizo un tes te hizo sentir que te humillara?
Pues, lo algunos compañeros sí, porque, la verdad a mí me tocaron de esos compañeros que te hacían bullying así por cualquier cosa, o sea, por cualquier característica física que tuvieras, de que si estabas alto, porque estabas alto, si estabas chaparro, porque estabas chaparro, por todo.
Qué bárbara. Sí. Go gordo, panzón, cabezón, ojón, lo que sea.
Sí, y aparte y aparte de que si eras muy callado, pues también, o si hablabas demasiado, también, por todo querían criticarte, y entonces sí me tocó manejar todo eso, y al principio sí fue muy difícil, pero ya con el tiempo aprendes a que ya no te importe, como dicen a que se te resbale todo lo que te digan.
También. Eso es cierto. Es cierto, es cierto, no hombre, a mí me ponían a una, de apodos en esos tiempos, de pero sabrosos. Hasta Piolín me decían. Imagínate todo cómo tenía que andar sufriendo ahí con la bola de de personajes que me iban diciendo y tachando de de enano y cabezón y usaba lentes y obviamente era de los más chiquitos, pues, no lo puedo evitar, pero también eso te hace fuerte, yo siento que a la larga te va ayudando para quitar los los los los tabúes y miedos que la que te va influye influenciando la la comunidad. Los jóvenes son son personas que te zorrajan todo directo, hay que entender eso.
Sí. Sí, todo eso. Y creo que también los maestros deberían como estar más atentos a todo eso, porque también, no sé, si te habrá tocado que en esos días escolares que te habrán estado haciendo bullying y eso, yo sí al principio pensaba que los maestros sí te ayudaban, ¿no?, de que, si les decías de que sí te resolvían las cosas, o sí te sentías tú escuchado.
Sí, claro. Pero luego te te etiquetan de quejoso, ¿no?, y dicen nada este va estár de chillón y también el mismo profesor hace que te sientas menos, porque no puedes ir a a decirle nada y al contrario en lugar de beneficiarte, te perjudica y quedas mal por todos lados. Sí, sí me ha pasado, me pasó muchas veces.
Sí. Sí. Sí, justo eso, yo decía: "¿Cómo es posible que siendo ellos profesores que y que supuestamente deberían tener una empatía hacia los alumnos, o debería de gustarle su carrera y sean así?".
Y a claro. Y oye, ¿y alguna vez te tocó ver que la escuela haya entendido el error, este, del cual part fue partícipe y en algún momento hicieran algo nuevo para mejorar esa circunstancia? ¿O nada más te ha tocado ver el lo que realmente pasa siempre que atacan, dicen, te se hacen sentir menos o etcétera?
Ujú. Pues, nunca me tocó a mí directamente que como que se dieran cuenta de los errores. No, directamente no, pero ya lo que vi después, ya mucho después de eso, es que con los alumnos que están estos últimos años ya entrando como que ahora sí se han vuelto más como decir, más suaves o más comprensivos y más tranquilos, todo eso, pero por también como que por la cultura, ¿no?, los cambios culturales, que ahora sí hay supuestamente de que los medios dicen sobre el bullying, de que ya sobre la discriminación y todo eso, ya por eso se ha vuelto todo tranquilo.
Ajá. No, más tranquilos. Claro. Que ahora intervienen más. Oye, ¿y qué crees? ¿Cómo ves ahora? ¿Cómo ayudarías tú en tu medio, en tu grupo, a poder ayudar a los jóvenes que se sienten menos? ¿Cómo los involucrarías para que ellos sean parte del de un de un grupo más fuerte, de un grupo mejor, con mejor expectativa? ¿Qué sería lo que aportarías en ese momento?
Mm, yo creo que bueno, no no más bien no específicamente yo en el momento, sino que yo creo que se debería de implementar algo como enseñarles desde desde la primaria lo de la sobre la inteligencia emocional y esas cosas, como temas psicológicos, sí, porque me tocó que, por ejemplo, a mí no me los enseñaron hasta ya como cuando estábamos ya de que en la preparatoria y esas cosas, y
Ujú. Ah, okey. Más valores. Más grande, ya estabas más curtida, ¿no? Ya no era lo mismo.
ya cuando ya uno ya está supertraumado, ya te vienen a enseñar esas cosas.
E Ya vienes así, mm, todo siscado, ¿no? Yo no voy a entrarle a eso. Están mal ellos y etcétera. Sí, no, puede pasar.
Sí. Sí, fue como que como que si lo hubiéramos aprendido desde la primaria, por ejemplo, ahí ya hubiéramos tenido ciertas herramientas, ¿no?, ciertas bases, de que nos hubiéramos hecho más fuertes psicológicamente, mentalmente, para enfrentar todo lo que iba a venir después.
No, y que se te resbalara lo que pasara, ¿no? Que realmente no tomaras eso como un regalo o algo que te afectara, sino que lo hagas lo pases más rápido lo que no te beneficia y puedas seguir adelante para buscar lo que realmente te hace más fuerte, ¿no?
Sí. Y eso aunque creo que también eso de aprenderlo por nosotros mismos, también es algo que a la larga nos hace más fuertes, porque nos hace también sentirnos más capaces, ¿no? Que dices: "Yo solo pude". Sí, que dices: "Me pasaron todas estas cosas y que en el momento no tuve la ayuda de mis mayores que debía haber sido, pero al final lo pude superar".
Yo Cierto. Ya lo superé. Exacto, estuviste p estuviste atenta al todo lo que pasaba y pudiste darle la vuelta a la hoja. Eso es lo más importante.
Y y fue fue lo importante, sí.
Claro. Oye, qué gusto conocerte, Carla. Este, pues, ya se nos está acabando esta conversación y, pues, cuando podamos volver a platicar, ya sabes, a tus servicios.
Ajá. Claro, espero que podamos hablar pronto de nuevo. Bye.
Eh, hasta pronto. <clears throat>